Mhm. Itu itu sangat penting banget ya, Kak, ya. Mmm, sebenarnya gini, sangat membentuk, kenapa? Karena kadang, eee, gini, ada keluarga yang menuntut anaknya gitu, ada keluarga yang nggak menuntut anaknya. Itu kan, eee, termasuk dalam apa ya, masuk motivasi ya. Mungkin ada juga keluarga yang dari background, ya atau dari latar belakang mungkin, eee, orang yang tidak mampu gitu ya, mohon maaf, gitu. Terus, eee, anaknya mungkin belajar supaya, eee, ketidakmampuan ini, tuh, nggak terus berlanjut, gitulah, ibaratnya, kayak gitu. Nah, itu ada juga. Terus ada juga misal orang tuanya pengen anaknya sekolah ke luar negeri, kayak gitu. Nah, itu, kan, sebenarnya tuntutan atau keinginan keluarga, ataupun secara nggak langsung harapan keluarga itu masuk ke dalam motivasi itu, tapi tergantung lagi, keluarga kan di setiap orang kan, beda-beda ya, Kak, ya.
Mhm. Oke. Mmm. Betul, betul banget, sih, Kak. Setuju, sih, kalau keluarga, tuh, memang juga kadang ada keluarga yang acuh tak acuh dengan kondisi anaknya, ada yang benar-benar perhatian, ada yang saking perhatiannya sampai anaknya dipaksa harus juara. <chuckles> Oke. Ada nggak sih, Kak, pengalaman gitu mengenai apa ya, dalam posisi Kakak, tuh, belajar atau mungkin s dari mungkin waktu masih sekolah, kuliah, atau mungkin udah kerja gitu, atau gimana, <inhales> terhadap orang tua, Kak?
Mhm. Betul. <chuckles> Betul betul betul. Mhm. Maksudnya tuntutan, ya? Atau apa ya, peran orang tua gitu, ya, dalam belajar gitu ya? Mhm mhm.
Ya. Peran orang tua, deh. Iya, heeh. Gimana andilnya orang tua?
Eee, andil banget ya, maksudnya berperan andil juga gitu. Jadi kalau secara finansial atau maksudnya misal anaknya dilesin gitu, dibiayain itu udah pasti. Tapi dari segi yang lain, kayak contohnya, dulu tuh aku SD, Kak, jadi harus, "Oh, ya, kamu harus juara!" Benar apa yang Kakak tadi bilang, gitu. Ya, pokoknya harus jadi juara, tapi habis itu aku dapet dapet uang. Jadi kalau misalnya aku dapet juara, gitu ya, kan, kalau per semester itu kan, ada j ini kan, Kak, SD, SMP, itu. Dulu itu masih ada sistem ranking-ranking gitu, lah, pokoknya. Nah, ya betul. Nah, itu kalau misalnya aku dapat ranking mungkin lima besar atau tiga besar gitu ya, nanti aku bisa dapat mungkin sepeda lah, sepeda baru, kadang ini, dapat uang Rp500.000 kayak gitu. Jadi ada hadiahlah, di setiap pencapaian kalau aku berhasil mencapai apa ya, sesuatu atau, ya sesuatu dalam akademiklah, yang orang tua saya harapin, gitu. Jadi berperan andil sih.
Mhm. Oke, heeh heeh. Ranking, betul. Oh, wah. <chuckles> Mhm mhm. Oke. Berarti ini, ya Kak, menjadikan Kakak, tuh, lebih semangat lagi, ya, dalam belajar juga, ya, dalam menghadapi itu tadi, ya, oke.
Mmm, betul. Tapi jadinya money oriented, ya, dan juga hasil result oriented, gitu.
Oh, iya sih. <chuckles>